อืม ก็มีบ้าง แต่ว่าก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในการที่เราอาจจะต้องแบบ เนาะ ระงับ แบบว่าอาจจะ เอ่อ พัก อะไรอย่างเงี้ยอะครับ แบบมันก็ ต แล้วมัน มันมีแบบว่า คือพอเวลาที่ หลังจากที่แบบว่า คือในช่วงนั้นน่ะ มันก็จะมีช่วงที่มีเรียน การเรียน การสอนออนไลน์ไหมครับ? แล้วเขาต้องใช้จอ อะไรเงี้ย มีไหมครับ?
ใช่ค่ะ ค่ะ อ๋อ ใช่ค่ะ โอ้โฮ ว ช่วงเรียนออนไลน์นี่หนักมากเลยค่ะ เพราะว่า 2 ปีเต็มอะค่ะ ที่เขาต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน แล้วใช้จอตั้งแต่ 8 โมงยันบ่าย 3 อะค่ะ ทุกวันเลย
อา โอ้โฮ! คืออย่างนั้นเราต้อง ช ให้ใช้ใช่ไหม หรือว่า เพราะว่ามันจำเป็นต้องเรียน อย่างงี้เหรอ?
ใช่ค่ะ เราก็จำเป็นต้องให้ใช้ เพราะว่าเขาเรียนน่ะค่ะ
อา แล้วทำไงครับทีนี้ ใน ในเรื่องแบบนั้น? อา
ก็ 1 เลยคือลูกมีปัญหาสายตา ในช่วงที่เป็นโควิดอะค่ะ ที่เขาเรียนออนไลน์อะ สุดท้ายคือลูกสายตาสั้น ต้อง ต้องตัดแว่นเลยค่ะ
อา โอ้โฮ ถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับ? ตัดแว่น แล้วคุณรู้ได้ไงว่าลูกสายตาสั้น? หมายถึงว่าครั้งแรกที่เราดู อา ๆ
ใช่ค่ะ ๆ ก็พอเขากลับไปเรียน พอเขากลับไปเรียนในห้องเรียนน่ะค่ะ แล้วคุณครูเขาบอกว่า ครูอะสังเกตว่า เวลาเขานั่งหลัง ๆ อะ เขาจะบอกครูว่า เขามองไม่เห็น แล้วพอครูย้ายให้มานั่งข้างหน้า เขาก็เห็น เขาก็มองเห็นน่ะค่ะ ครูก็เลยมาแนะนำว่าให้พาไปตรวจวัดสายตาอะค่ะ
อืม อืม อืม คุณครูก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับ ในการที่ช่วยดู
ค่ะ โชคดีที่คุณครูเขาสังเกตอะค่ะ
อ๋อ โชคดีมาก ดีกว่า ถ้าเกิดไม่รู้นี่เหมือนกับว่า ลูกจะไม่รู้เรื่องไปเลยเนาะ เพราะว่าถ้าใครไม่สังเกตเขาก็จะไม่เข้าใจเลย ใช่ไหมครับ?
ค่ะ ใช่ คือถ้าเกิดว่า เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ ม ดูไม่ออกอะค่ะว่า เขามองไม่เห็น เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ใกล้ แต่ทีนี้พอเขาไปอยู่ห้องเรียนแล้ว ห้องเรียนเขาจะเป็นแบบว่า ใครมาก่อนได้เลือกที่นั่งก่อนอะค่ะ ไม่มีที่นั่งตายตัว ฉะนั้นวันไหนที่เขาไปสาย อย่างเงี้ย เขาจะได้นั่งข้างหลัง ๆ เราถึงได้รู้ว่า อ๋อ ลูกสายตาสั้น เพราะเวลาลูกอยู่ข้างหลังลูกมองไม่เห็นน่ะค่ะ
อา อือฮึ ครับ อือฮึ

แล้วมีความคิดว่า จะใส่คอนแท็กต์เลนส์ไหมครับ? หรือว่ายังไงอะ ทำไมถึงเลือกแว่นครับ? เพราะว่าคอนแท็กต์เลนส์สะดวก
คือตอนนี้เขายังเด็กอยู่อะค่ะ เขาก็เลยยังต้องใส่เป็นแว่นอยู่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาโต อย่างมัธยมที่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วอะค่ะ ถ้าเขาอยากใส่คอนแท็กต์เลนส์ ก็อาจจะให้เขาลอง แต่ก็คงจะต้องแบบสัก ม.ปลายอะค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่า เขายังดูแลตัวเองไม่เป็นเนี่ย ก็กลัวว่าเกิดไปทราย เล่นแล้วทรายเข้าตา อะไรงี้ มันจะอันตรายกว่าเดิมอะค่ะ
อ๋อ อือฮึ ครับ อ๋อ ก็ ก็ ก็หมายถึงว่า ก็ใน ในช่วง ตอนนี้ยังเด็กอยู่เนาะ ก็ใส่แว่นไปก่อน ถึงจะดีที่สุดแล้ว
ใช่ค่ะ ค่ะ จะให้มันสะดวกที่สุดแหละค่ะ
อืม ครับ ก็ต้องพิจารณาหลาย หลายอย่างเนาะ แบบนี้แปลว่าคุณก็ต้องควบคุมอย่างหนักเลย ถูกไหมครับ ณ ช่วงเนี้ย ยัง ยังมีการควบคุมไหม ณ ตอนอายุ 12 เนี่ย มีการ กติกาอะไรเพิ่มเติม? อ๋อ
ใช่ค่ะ ๆ ควบคุมอยู่ค่ะ อย่างวันธรรมดา วันธรรมดาที่เป็นวันเรียนจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ย เขาจะไม่ได้เล่นเกม ไม่ได้จับแท็บเล็ตเลยค่ะ เป็นกติกาที่เราตั้งกันไว้ค่ะ แล้วก็เขาจะได้เล่นก็ต่อเมื่อวันศุกร์ วันศุกร์เย็นน่ะค่ะ หลังเลิกเรียน ศุกร์เย็น เสาร์อาทิตย์ อย่างเงี้ยค่ะ เขาถึงจะได้เล่นค่ะ
ครับ อา อือฮึ อือ ศุกร์เสาร์อาทิตย์ คือเล่นได้อะเนาะ ก็จะได้มี มีแรงใจในการใช้ชีวิตบ้างใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ ๆ ใช่ ๆ เพราะว่ามันก็ตามวัยของเขาอะค่ะ เขาก็ต้องได้เล่นบ้าง ใคร ๆ เขาก็เล่นกัน แต่ว่าเรา ก็คุยกันแล้วค่ะ เพื่อสุขภาพด้วย สุขภาพกาย สุขภาพจิต แล้วก็เรื่องการเรียนด้วยอะค่ะ เราก็จะต้องแบบแบ่งเวลาอะค่ะ สอนเขาไว้ตั้งแต่เล็ก ๆ เขาก็ไม่ได้มีปัญหามากค่ะ
อา ครับ อือ